Karanasan, alam mo sa tinagal-tagal namin ng, ah, partner ko na-a-appreciate ko siya lalo kasi parang ano, eh, nakikita ko na mature na kami, tsaka talagang totoong buhay na yung ginagawa namin. Kasi nag-start kami dati pa, ah, mga high school, so parang alam mo yun bawat ano bawat stage nung, um, relasyon namin parang, um, ramdam kung iba at ngayon talaga na seryoso na talaga, na bubuo na ng pamilya, may may papalakihin ng bata na buhay sa mundo. Ayun, kaya ano tingin ko at saka nagpapasalamat ako kasi yun din nararamdaman ko din na ano na parang may nadidiscover pa pala ako sa kanya parang ganon, parang "Ay ang bait pala nito gan'yan," kaya feeling ko 'pag mag-asawa na kami oo kaya feeling ko 'pag mag-asawa na kami, baka ano, um, magiging masaya din yung ano buhay ko, mas masaya parang ganon, ikaw ba?
Oo. Mm. Ah, okey. Totoo. Oo. Oo. Oo para siyang palaboy, oo. Alam mo pareho tayo nagsimula kami ano mga, ah, 12 years old pa lang kami kay tapos kami na talaga hanggang huli <laughs> ayan, tapos ano alam mo na totoo 'yung sinabi mo na kahit ano kahit matagal na kayo may mga madi-discover ka pa rin talaga sa kanya, kasi siyempre dati para lang kaming mag tropa oo mag best friends lang, eh, para lang kaming naglalaro pero eto nung nasa nung nag-mature na kami ganito pala 'yung mga kaya niyang isakripisyo o kaya niyang ibigay sa'kin, ganito rin pala 'yung kaya kong isakripisyo para sa kanya, ayun nakakatuwa lang isipin at malaman, di ba?
Oh, grabe. Ay, nakakatuwa. Hmm. Mm. Oo, kaibigan, mm. Oo, mm, mm. Oo. Nakakataba ng puso 'di ba, nakaka proud ganun parang buti na lang, oo ayan ang ganda ng usapan natin nakakabitin naman, <chuckles> sa susunod ulit, usapang pag-ibig oo nga, eh, salamat, ah, paalam.
Mm. Totoo. <laughs> Totoo, oo, at nakakaano nakakataba. Oo sige. Paalam, ingat ka. Salamat din.